Alors, qu'est-ce qui te goûte des le p qu'est-ce que qu'est-ce qui te dégoûte le plus dans un plat?
Alors, dans un plat, bah, je déteste quand ils mettent, heu, de la coriandre. Je ne supporte pas ce goût, il est horrible. <laughs> Ça me dégoûte clairement je je ne sais pas pourquoi, heu, ils ont inventé cette chose, immonde. Bon, personne l'a inventé, mais je sais pas pourquoi ils le mettent dans le plat à chaque fois et heu, j'ai l'impression qu'ils le mettent de plus en plus, et toi?
Ah oui! <laughs> Hem qu'est-ce qui pourrait me dégoûter? En vrai, je mange beaucoup de choses, mais je dirais, c'est hem vraiment des des légumes spéciaux, ou pas ou trop cuits. Moi, je sais que les les légumes trop cuits, ça me ça me dégoûte un peu, ça a une texture fadasse, heu et vraiment, heu, c'est c'est c'est ça fait un peu bouilli, en fait. <chuckles>
Ouais. Ah ouais. <chuckles> Genre heu, quels légumes par exemple?
Heu, je sais que par exemple, heu, j'aime pas la courgette beaucoup trop cuite. Pour moi, il faut qu'elle soit croquante. Ouais, bah, après j'ai toujours mangé comme ça, ma grand-mère, elle a toujours fait, heu, la courgette comme ça donc, heu, vraiment quand c'est t bah, cuite mais tu vois genre à l'huile d'olive avec, heu, vraiment, heu, à la poêle. Tu vois, par exemple la la ratatouille en boîte, par exemple, un truc comme ça, je déteste ça
Ah ouais? Ah bon? Croquante. Ouais. Ouais. Ah non, mais c'est pas possible, ratatouille en boîte. <laughs> En conserve, c'est p ouais, non. Ah OK.
c'est vraiment heu. <chuckles> Ah oui, oui, oui et puis puis la coriandre, ouais, je je rebondis là dess c'est vrai que, j'ai eu une fois de la coriandre sur un plat et je savais, heu, pas du tout t tu vois le goût que ça que ça avait
Ouais. Dégueulasse. Ouais. Non mais, je sais pas, j'ai l'impression ils avant, ils en mettaient pas autant dans les plats par exemple au restaurant ou quoi et là j
du coup, j'ai gouté et j'ai fait heu <chuckles> effectivement. <chuckles> Effective Ah, mais c'est pour faire joli. <chuckles>
ou ouais mais f ç ça sert à rien. Non merci, ça ira. J'ai ça et aussi la betterave. Oh, je peux pas. Oh, mon dieu. <gasps> La betterave c'est pas possible. Non.
Oui. La bettera la betterave cuite ou crue?
Tout. D ouais, peu importe. Ah ouais, ouais, ouais, dès que je vois cet aliment violâtre. <laughs> C'est pas la peine. Ça
Tout? Ah bon? Pourtant, c'est tout mimi. <chuckles>
Ah non, non, non, vraiment. C'est je s ça a un goût bizarre, je sais pas comment les gens mangent ça, c'est ça a un goût particulier, toi, tu aimes bien?

Alors, c'est alors l'escargot avec la coquille normale, je je n'aime pas mais heu, avec heu, la coquille, en fait, c'est un, mmh, comment dire? Pas un espèce de sablé, mais en fait, il se mange, ça par contre, ça, je je le mange.
Ouais. OK. Ouais. Ah bon? OK, oh, heu
Ouais. Moi, je sais que j'aime bien et toi, ça?
t tu aimes bien les escargots? Moi, je ça me dégoûte ça me dégoûte, clairement. C'est c'est la texture, heu, je je trouve que c'est une texture bizarre et puis, des fois, je pense, c'est un escargot et c'est un animal tant bizarre <laughs> que je sais pas, ça me dégoûte un peu, mais heu, bon, après c'est une delicacy française, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mais je sais pas, moi, je trouve que ça a un goût bizarre quand même, pas toi? La texture, ça te ça te dérange pas?
Du coup, ouais, j'aime bien. Oui. Oui. C'est vrai. <chuckles> Mmh mh. Bah, pas forcément et tant qu'il y a beaucoup de beurre aillé, tu vois? <chuckles> Ça va, ça passe! <chuckles>
Oui, ouais, ça, <chuckles> ouais, ça, par contre, la sauce, oui, oui, la sauce, elle est pas mal et hem, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, heu, tu penses que ce qui dégoûte une personne, elle peut être appréciée en revanche par une autre personne?
Bah bah, oui, je pense que, oui, ah, beh, rien que toi, heu, regarde, tu aimes pas la betterave, enfin, ça te dégoûte, heu, moi, j'a j'adore, tu vois? Et puis et puis, oui, il y a il y a tellement de choses, heu, <blows air> il y a tellement de nourriture que, par exemple, moi, je sais que, heu, l'huître, c'est un truc que je je ne peux pas, heu, ma marraine, elle peut en man en manger des dizaines et des dizaines. J'ai essayé 1 fois, j'ai ah non, ouais, j'ai essayé 1 fois, j'ai failli vomir! Ah ça ça d d on on dirait que tu manges de la mer! C'est c enfin, j'étais en mode: «heu»! <chuckles> Ah! Je peux pas!
<laughs> Oui. <chuckles> Ouais. Ouais. Ah bon? Ah ouais? Tu aimes pas les hui Ah ouais? <laughs> Heu, ah, ouais! Ah non, les huîtres, c'est trop bon! Ah, mais c'est trop drôle! C'est en fait, c'est plutôt toi, c là, pour les huîtres, du coup, c'est plutôt le goût qui te dérange? Pas trop la texture?
Ouais, ouais, c'est c'est les ah, ah, <blows air> la texture, non, en fait, ça va, j'ai pas trop de mal pour, heu, pour les nourritures à texture spéciale et cetera mais c'était vraiment le goût, quoi.
Ouais. Ah, OK et même avec une petite sauce, tout ça, ça passe pas?